Ừ, trong chính bản thân mình thì bây giờ đam mê của mình vẫn, a, là cái về vấn đề kinh doanh thôi. Đấy, còn đâu là sự ổn định đối với mình bây giờ ờ, thực ra thì, à, đối với mình nhá, đam mê theo từng thời gian nó cũng sẽ có cái sự thay đổi. Đấy, chứ không phải là cứ đam mê mãi được đâu. Ừm, nhiều khi là đam mê thì đúng, đồng ý thật, thế nhưng mà ví dụ nói về vấn đề ca hát, thế nhưng mà thực ra đam mê nó cũng cần phải đi kèm với lý trí nữa, nếu như cái đam mê đấy trong cái thời buổi hiện nay mà nó không ra tiền ấy, thì thực ra là cái đam mê đó chỉ nên nằm ở, gọi là, ở cái mức, gọi là, sở thích thôi thì được. Chứ đừng nói là đam mê để kiếm tiền, mình nghĩ là nhiều người họ vẫn có những cái khái niệm nó hơi bị, gọi là, gọi là, cá gọi là, cực đoan quá về vấn đề này. Ừm. Gọi là hơi cực đoan và họ, gọi là, hơi nâng cao quan điểm, nhiều khi người ta cứ nói là, a, phải đam mê để làm thế này thế nọ để kiếm ra tiền này kia, mình thấy nó hơi hơi sáo rỗng. Ấy, mà <chuckles> bởi vì xã hội bây giờ, nếu như mà có thực thì mới vực được đạo mà. A, nêu nếu bây giờ mình vẫn cứ đam mê với cái ca hát của mình đấy, và và cũng phải nhận định được rằng là cái khả năng của mình đến đâu. Mình biết là mình ca hát thì, gọi là, hát được thôi, chứ để mà hay mà lên đến tầm ca sĩ thì không có đâu, khi mà mình nhận ra được như thế thì mình nghĩ là cái đam mê này nó trên chỉ nên nằm ở cái m mức là sở thích thôi. Còn lại thì, ờ, may quá, mình cũng đã tìm được cái đam mê của mình là đam mê về kinh doanh, và mình cũng sẽ phối hợp được cái vấn đề đam mê kinh doanh này với cái việc là nền tảng mình có biết về marketing để mình kinh doanh ở trên các cái sàn thương mại điện tử, thì đó cũng là một cái mà mình thấy là may mắn.
À, không cần là phải ca hát nữa, đúng không? Ờ ha. Ừ, công nhận nhỉ? Đúng rồi. Sở thích thôi, đúng không? Ôi, chuẩn luôn ấy! Hơi sai lệch một chút xíu à? Ừm. Ừm hứm. Công nhận ấy nhỉ. Bạn rất là thực tế luôn. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ồ, rất là hay luôn ấy! Ừm, tính ra là bạn cũng có một cái đam mê, mục tiêu cụ thể rồi và cái mục tiêu đấy nó còn dựa trên những cái sở mạnh của bạn mà đạn bạn đang có luôn mà, đúng không? Thế thì hiện tại ấy không biết là gia của bạn đi, các người thân quen xung quanh ấy, họ có ủng hộ cái mục tiêu này của bạn không?
<chuckles> Đúng rồi. Phải lý trí một tí.

Cũng ổn đấy, nói chung là hồi đó thì mình cũng hay đi hát nhiều, cũng có tiền, thì tiền đó thì ngoài cái việc là để chi tiêu ra thì mình cũng, a, trích ra một ít để mình, ờ, ờ, phục vụ cho cái việc là mình đi học thanh nhạc. Và nói thật là cũng có đâu đấy, ờ, một số lần trong cuộc đời ấy mình cũng nghĩ là "A, hay là thôi bây giờ mình đi theo cái nghề ca hát cũng được đấy chứ nhỉ?" Bởi vì là mình thấy nó thoải mái này, rồi là c nó cũng là cái sở thích của mình nữa thì đó là đam mê chứ còn gì nữa, đúng không? Thế nhưng mà rồi khi mà mình bị, ờ, xã à, à, c à, nếu mà để theo thì mình theo được đâu đấy cái việc này khoảng tầm hơn 1 năm giời. Ờ, trong khoảng thời gian đấy thôi, không ngắn đ không dài lắm đâu, thế nhưng mà nó mình cảm thấy là, ờ, sẽ có những cái khoảng thời gian là không phải lúc nào nó cũng có những cái show hát kiểu như vậy, ờ, bởi vì nói thật là mình không phải là, kiểu, ca sĩ chuyên nghiệp mà để mà có nhiều show, đắt show được, mình chỉ, gọi là, nếu mà nói vui vui gọi là ca sĩ phường, ca sĩ phường nói như thế cho nó dễ hiểu. <laughs> Thế cho nên là không phải lúc nào
Ừm hừm. Ờ, đấy. Với lại Công nhận. Ừm. Thế là hồi xưa là bạn có theo nó không? À. Ừm, ừm. À, coi như là ca sĩ nghiệp dư thôi, đúng không? Ờ, rồi. Ờ. Là phường có sự kiện gì là bạn mới đi hát thôi, chứ còn bình thường là chắc là chắc là phải đi xin show ấy hả?
Ừ. Ừm, bình thường thì nếu mà ví dụ muốn hát ở những cái, a, show nó to hơn ví dụ của thành phố chẳng hạn thì mình lại cũng phải đi hỏi người này người kia, à, dùng cái quan hệ để mà xin xem là có được một cái chân nào đó hát để kiếm vừa được kiếm tiền mà vừa, gọi là, có cái tí tên tuổi, nó cũng khó. Đấy, thế cho nên là mình nhận ra rằng là không phải lúc nào mình cũng có cái sự ổn định trong cái việc là kiếm tiền qua cái đam mê ca hát này, lúc nào có show thì mới có tiền cơ. Còn không thì, ờ, chắc là cũng, ơ, chỉ có ngồi ở nhà thôi, chả làm được cái gì, thì mình thấy là, à, đến lúc đó mình tự nhận là mình cần sự ổn định hơn.
Ờ, thế là cũng khó ấy chứ nhỉ? Ờ, công nhận đấy. Ừm. Thế là đấy là suy nghĩ của bạn là đã chuyển hướng sang cái việc là ổn định hơn, đúng không?
Đúng rồi.
Ấy, nhưng hồi đấy là bắt đầu mới chuyển sang ổn định thì bạn làm như thế nào?
Mình, à, cần cái sự ổn định, bởi vì là đấy. À, thực ra thì, à, ổn định thì nó đơn giản mà, mình chỉ việc là tìm một cái công việc ở công ty thôi là được mà. Thì đúng là hồi đó thì khi mà mình nghỉ hát xong ấy là mình cũng đi xin việc ở các cái công ty này, rồi là nghề của mình thì mình vẫn có cái nghề gốc là nghề marketing mà, mình, ờ, làm cái nghề này cũng khá là lâu rồi, thành ra là mình cũng xin vào những cái công ty họ chuyên về marketing. Thì, à, nói chung là để mà nói về hạnh phúc ấy, thì mình nghĩ là cũng không hạnh phúc lắm đâu, bởi vì đi làm thì nói chung nó cũng mệt mà. <laughs> À, nó mệt. Với cái thứ hai nữa là mình là một con người, ờ, tính cũng khá là nghệ sĩ, thích sự tự do ấy, thành ra là ngay cả cái việc là đi làm đúng giờ, hay là, gọi là, 8 tiếng 1 ngày ở nơi công sở đã khiến cho mình nhiêu đó thôi đã thấy mệt mỏi rồi, chứ không phải là nói về thêm nhiều những vấn đề khác. Đó.
Ừm. Ờ. Ưm, tại sao vậy? <chuckles> À, công nhận ấy nhỉ. Công nhận ấy nhỉ.